Vậy à? Ừm, mình mới đầu mình sợ nước, nhưng đâu nhưng cái những cái cách đây 2 năm là mình sợ nước mình không dám bơi, nhưng sau đó thì mình cho con bé nhà mình đi học bơi ấy, thế là mình học ké, a, nó, thế là mình nhìn thầy hướng dẫn xong rồi mình tự ra, à, mình bơi mình tập. Sau đó mình x khi mà mình tập được rồi, mình biết bơi rồi thì mình lại cảm thấy thích thích thú và ngày nào mình cũng bơi. Và mình cảm giác là bơi lội nó cũng, ờ, giúp mình rất là nhiều về vấn đề sức khỏe, cũng như là, à, nó làm mình vui hơn ấy, mình mình mình thấy giải tỏa được cái tâm lý rất là nhiều. Nên có thể bạn có thể thử đi, ơ, à, tập một cái buổi, ừm, học một cái khóa nào đấy, xong mình nghĩ là bạn sẽ thích bơi lội.
Ừm hứm, ừm hứm. Ờ. Á há. Ờ, OK. OK. OK, OK, OK, mai chắc kh mình cũng sẽ thử xem, tại vì trước giờ mình chưa có bơi bao giờ á, mình chỉ có, ưm, wow, à chơi cầu lông, bóng chuyền, rồi sau đó chạy bộ thôi. Còn, ờ, c cơ bơi lội á thì, kiểu, mình thấy nó có lẽ nó không dành cho mình, m ờ, bởi vì mình thấy nó hơi, ơ, mất thời gian hả? Đó đó đó là cái suy nghĩ thiển cận của mình hồi đó thôi, bây giờ thì chắc có có lẽ sẽ
À, bóng chuyền. À. À. Cục rồi, chuẩn, mình mình nghĩ nó nó là cái sở thích riêng của từng người một á. Nhưng mà ngày xưa mình, à cái giai đoạn mình không biết bơi, mình ra hồ bơi mình cũng thấy ngại và mình cũng không thích xuống đâu, mình thấy x ngại xuống nước lắm. Nhưng sau đó thì, ờ, mình mình dẫn v vì cái lý do nào? Vì cái lý do là dẫn con mình đi, xong rồi mình học ké, xong mình cứ phải xuống mình mình phải trông nó chứ, đúng không? Thế nên sau đó thì mình mình tự học bơi và mình biết bơi rồi mình lại thấy thích, đó, nên đó là do cái trải nghiệm mình, ờ, trải nghiệm thôi, chứ còn lúc đầu thì mình cũng như bạn, mình rất là ghét xuống bề bơi đó.
Ừm hứm. Ờ, đúng rồi á. À há. À! À, OK, OK, OK. OK, OK, hiểu, hiểu, hiểu.
Thế thì, ờ, ví dụ như là, ờ, những cái sở thích của bạn ví dụ như là tập thể dục thể thao ấy, thì thì thì theo bạn nghĩ là tập thể dục thể thao ấy, nó nó có giúp bản thân mình nhiều trong cái vấn đề ề là là cái giảm làm c giảm áp lực công việc và cái cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn không?
OK, hiểu, vậy cũng á à há. Ừm hứm.